Nah, Kak, eee, aku nggak tahu kamu nyada nyadar apa enggak, sih, ya. Tapi, kan, eee, beberapa tahun terakhir, ya, mungkin beberapa tahun ke belakang, mungkin 5, 6 tahun ke belakang itu, eee, banyak banget, tuh, kan, kayak ada film atau serial TV, itu yang, eee, dia, tuh, remake gitu atau reboot dari, eee, film pendahulunya atau serial pendahulunya gitu, kayak gitu. Nah, eee, menurut Kakak itu kenapa, sih, sebenarnya, kok, eee, apakah mereka kehabisan ide gitu atau gimana, tuh, menurut Kakak?
Heeh. Mmm. <sneezes> Mmm, betul. Oke, mungkin ini, aku juga salah satu orang yang memang suka banget, ya, Kak, nontonin, eee, acara-acara zaman dulu gitu, karena kalau aku ingat nonton acara zaman dulu, tuh, sebenarnya aku merasa, aku, tuh, kembali jadi aku yang kecil gitu, jadi anak kecil dulu yang tanpa beban gitu. Jadi, mungkin alasannya kenapa, sih, ada orang yang suka nonton dulu, ya, mungkin kenapa akhirnya jadi dibuat itu karena memang banyak orang yang kalau misalnya nonton acara-acara pas mereka kecil, tuh, merasa kayak, "Oh, aku, tuh, jadi merasa lebih tenang, lebih enggak ada beban." Kayak gitu, loh, Kak.
Oh, oke. Oh, rasa nostalgia itu yang di ini, ya, dicari gitu, ya.
Betul betul betul. Jadi misal, nih, kayak misalnya, nih, bukan remake atau reboot dulu, ya. Kayak, eee, film-film si serial kartun Doraemon, kan, sering banget, ya, sekarang kaya setiap hari diulang-ulang di, eee, salah satu channel gitu, kan. Channel televisi gitu, kan. Itu, kan, menurut aku, tuh, sebenarnya, eee, salah satu cara bagaimana orang si channel itu pengen naikin rating supaya orang, tuh, merasa nyaman dengan channel tersebut, karena merasa balik ke masa lalu, sih, gitu. Makanya kenapa ada, tuh, film-film atau acara TV yang akhirnya di-remake atau di-reboot gitu, sih, Kak.
Oh, ya, bener. Heeh. Oh, oke. Nah, menurut Kakak, nih, ketika misalnya kayak film atau teres eee, serial TV gitu di-remake gitu atau di-reboot ulang, kadang-kadang, tuh, kan, eee, ada yang ceritanya, tuh, kayak plek ketiplek gitu, kayak benar-benar ngikutin, gitu, kan. Tapi ada juga yang kayak kayak mereka, tuh, ngerubah supaya kayak jangan benar-benar, kayak seolah-olah ini, tuh, jadi sesuatu yang fresh gitu, yang seger gitu, yang baru gitu. Nah, menurut Kakak, tuh, apa, sih, yang mempengaruhi, eee, model yang seperti itu dan Kakak, tuh, biasanya, tuh, lebih doyan yang mana sebenarnya?
Heeh. Mhm. Betul betul. Betul. Hmm, heeh, hmm, mhm. Eee, sebenarnya aku do do doyan dua-duanya, ya, Kak. Tapi kalau yang reboot itu aku memang pernah melihat, eee, langsung, ya. Itu, tuh, eee, salah satu film namanya Petualangan Sherina, mungkin Kakak ingat, ya, gitu. Kayak, eee, film, eee, film itu memang ada di tahun 2006 apa 2003 aku kurang ingat, tapi memang itu tahun 2000-an gitu, dan itu adalah salah satu film paling booming, film anak-anak sampai akhirnya digantikan sama film Laskar Pelangi gitu, kan.
Oh, oke. Oh. Bertahan lama dia, ya.
Ya, bertahan lama memang waktu itu, kan. Terus di, eee, tahun 2023 atau 2024 itu, tuh, akhirnya di-reboot. Di-reboot dimana, eee, Petualangan Sherina Dua. Tapi kenapa enggak di-remake, karena pemainnya itu udah besar. Jadi mungkin alasan kenapa di-reboot itu karena, si film atau acara TV tersebut, tuh, terlalu bergantung kepada si pemain, eee, pemain film yang, eee, di awal-awal film tersebut. Jadi kalau pe dulu, kan, Petualangan Sherina itu memang diperanin sama Sherina Munaf waktu kecil, kan, waktu dia umur 11 atau 10 tahun gitu, dan sekarang, kan, dia umurnya sekarang udah mau 30 tahun, kan, karena udah, eee, ma maksudnya penonton udah ter terpikirkan, oh, kalau pi Petualangan Sherina, tuh, ya, udah itu Sherina Munaf yang main, jadi akhirnya, tuh, di-reboot lah, bukan di-remake, karena kalau di-remake malah jadi hilang petualangan si Sherina-nya itu. Apa kayak, pandangan Petualangan Sherinanya itu, gitu, sih. Mungkin, ya, kalau yang reboot, ya.
Oh, oke. Ya ya. <chuckles> Oke, nah, oh, berarti yang reboot ini sebenarnya kayak, eee, gimana dia itu. Jadi, eee, dia, tuh, sebenarnya kayak nyeritain cerita lanjutannya atau kah dia itu sebenarnya kayak, eee, nyeritain ulang lagi, deh, itu sebenarnya, tuh, Kak, kalau reboot?
Eee, nye kalau reboot itu adalah membuat, eee, cerita baru dari, eee, dasar yang hampir sama dengan, eee, cerita yang sebelumnya, gitu. Jadi si Sherina itu kalau di film Sherina, kan, karena terlalu, eee, film Sherina itu terlalu apa, ya, bergantung kepada pemain intinya itu si Sherina, jadi kalau nanti Sherinanya diganti malah bikin film itu nggak laku dan itu pernah terjadi, ya, Kak, gitu..
Oh, oke. Oke. Oh, berarti dia, tuh, dia kayak bukan cerita lanjutan sebenarnya, ya. Maksudnya kayak bukan ini, ya. Oh, oke.
Bukan bukan. Tapi memang Sherinanya sama, tapi memang kayak, eee, cerita lainnya gitu. Cerita lainnya setelah si Sherinanya itu besar gitu. Ya, dibilang cerita lanjutan juga bisa tapi, gak berlanjut juga gitu. Tiba-tiba hilang kontak terus, eee, si Sherinanya jadi apa gitu, kan, ada lagi diceritain gitu.
Ah, oke. <chuckles> Iya iya iya iya. Soalnya sekarang, kan, ada juga, tuh, kalau enggak salah, tuh, kan, ada apa, tuh, Ada Apa Dengan Cinta juga dibikin ulang, kan, Kak, kalau enggak salah gitu. Nah, kalau kalau enggak salah heeh, kalau enggak salah, kan, dulu, tuh, kan, Ada Apa Dengan Cinta terus, kan, ada yang versi ke-2, yang ke-2 itu
Betul betul, betul betul itu film film yang dibikin ulang. Betul betul, ada ada.
ke kedua itu, kan, pemerannya masih sama. Itu kayak lanjutan berarti itu, Kak, ya? Beda dengan
Ya, itu kemungkinan reboot. Iya, itu reboot.
Oh, oke. Berarti yang sekarang yang baru ini remake berarti dia?
Betul, sekarang itu remake di-create ulang gitu.
Oh, oke, menarik. Nah, menurut Kakak, nih, kalau misalnya, eee, serial TV. Nah, serial TV itu, kan, kalau di luar negeri, kan, lumayan sering, ya, gitu. Kayak, eee, dulu kayak ada franchise-nya Harry Potter, tuh, sampai filmnya yang ke-8 terus sekarang itu, kan, eee, sempat ada di pin sempet spin off-nya. Iya, sempet dibikin spin off-nya yang Fantastic Beast tapi, nggak lanjut, terus habis itu, kan, sekarang mau dibikin ulang, nih. Dibikin, dibikin ulang tapi bentuknya serial TV kalau nggak salah gitu, gitu di di-casting ulang. Nah, menurut Kakak, Kakak excited nggak, sih, kalau misalnya tahu, misalnya kayak ada misalnya dulu ada franchise film atau dulu kayak ada serial TV yang bakal mau di-remake gitu, itu biasanya Kakak, Kakak tertarik nggak? Dari awal emang Kakak udah excited untuk tertarik nonton kalau misalnya dulu memang Kakak suka ataukah Kakak, tuh, kayak lihat lihat dulu nanti lah tunggu nanti dia keluar lihat respon orang-orang lihat ratingnya orang-orang gitu, baru Kakak mau mutusin buat nonton atau gimana?
Mmm. Betul betul. Mmm. Di-remake di-remake ulang lagi. Mmm. Iya, betul. Iya iya. Mmm. Mmm. Iya. Aku biasanya, tuh, memang ngelihat du aku biasanya fifty-fifty, ya, kalau misalnya sampai ada yang, eee eee, serial TV atau acara TV yang dulunya memang booming banget dari film, terus mau di-remake jadi serial TV itu biasanya aku ngelihat fifty-fifty, karena kadang kala aku enggak mau terlalu excited gitu, kan, "Wah, bentar lagi ada Harry Potter baru." Gitu. Aku nggak mau excited karena di pikiranku sendiri, ya, Kak, jadi sebagai seorang pencinta film dan serial TV itu, diem di pikiranku, tuh, ya, udah Harry Potter Harry Potter, tuh, ya, udah kayak si, eee, Daniel yang itu, Daniel yang pemeran si Harry Potter itu. Jadi kalau misalnya takut nanti dirubah, tuh, aku takut merusak, eee, imajinasiku terkait si Harry Potter itu sendiri gitu. Jadi memang aku nggak pernah mau terlalu excited tapi juga aku berharap mungkin di filmnya serial yang sekarang itu detail-detail yang dulu nggak ad dimunculin di, eee, apa kayak di si serial di filmnya itu, tuh, bisa dimunculin di serial TV lebih jelas lagi. Karena, kan, kalau serial TV, kan, lebih panjang ceritanya, juga bisa lebih panjang dan juga bisa, eee, ngambil dari detail-detail ceritanya yang ada di Harry Potter itu sendiri lebih dalam. Jadi menurut aku mungkin salah satu yang aku harapkan itu, tuh, dari situnya, tapi kalau untuk excited atau ngga itu, aku masih belum se-excited itu, karena takutnya itu, tuh, malah bikin si film Harry Potter itu jadi, eee, maksudnya Harry Potter di bayangan aku, tuh, malah jadi hancur gitu, loh, imajinatif aku soal Harry Potter itu hancur gitu.
Betul. Oke, nah, ini menarik, nih. Kakak, kan, eee, lumayan mengka mengkhawatirkan kalau misalnya, ternyata itu serial TV yang dibuat nanti itu malah ngerusak imej yang udah kebangun, kan, maksudnya kayak, takutnya dia beda gitu, jadi ini gitu. Nah, aku penasaran, nih, aku nggak tahu Kakak nonton apa enggak, tapi kayak kalau di, eee, film atau serial superhero, ya. Itu, kan, eee, lumayan kompleks, ya, sebenarnya itu jalan ceritanya, tuh, kayak sangkut pautnya gitu, loh, kadang, tuh, kayak, kayak ada yang kayak serial yang kayak dia, tuh, sebenarnya berdiri sendiri tidak tergabung dalam universe. Terus tiba-tiba di masa depan itu tiba-tiba berubah, kayak enggak itu gabung, tuh, dalam universe, tuh. Kayak kita nggak tahu itu dimana pokoknya itu gabung aja. Nah, kadang-kadang, tuh, kan, karakternya tiba-tiba dimasukin lagi, tuh, di masa depan, entah di film atau di serial TV yang lain gitu, terus mereka bilang bahwa, "Enggak ini karakternya canon ini." Kayak gitu, "Ini cuma beda universe aja, sih." Kayak, "Ya, udah pokoknya kalau ada cerita yang beda, kita bilang aja itu beda universe gitu." Nah, menurut menurut Kakak gimana dengan konsep semacam itu, yang mana sebenarnya dulu, tuh, su ketika dibikin, tuh, sebenarnya berdiri terpisah sendiri-sendiri tapi ketika karakternya, tuh, kayak, eee, masuk di-reboot gitu, masuk ke film yang lain gitu, itu kayak, "Ya, udah kita, nggak pa nggak papa itu cerita yang dulu itu kita anggap itu canon itu nggak papa gitu. Nah, menurut Kakak gimana yang kayak gitu?
Betul. Betul betul betul sekali. Heeh. Betul itu. <coughs> Betul. Iya. Ya. Ya. Mhm. Mhm. Hmm. Sebenarnya itu adalah salah satu faktor awal kegagalan, sih, menurut aku, ya, Kak. Ya, karena, eee, se kayak apa, ya, semakin ke sini, tuh, semakin dipaksakan untuk semua, eee, semua pahlawan superhero, tuh, bisa dalam satu universe yang sama. Aku enggak terlalu suka dengan hal kayak gitu, karena misal gini, di bayanganku, tuh, kan, eee, dulu, ya, dulu, aku enggak tahu memang ada ceritanya atau enggak gitu. Dulu, kan, s yang gampang aja, deh, Superman dan, eee, Batman gitu, kan. Nah, itu, kan, sebenarnya ceritanya aja di awal aku udah nonton, nih, serial dulu, serial, eee, Batman, eh, apa Superman gitu, di pas aku masih kecil dan itu, tuh, nggak ada cerita bakal ada Batman terus Batman bertarung sama Superman, tuh, nggak ada gitu, kan.
Oh, gitu. I oh, ya ya ya. Heeh. Oh, dia sendirilah, ya, pokoknya itu.
Betul betul. Aku masih ingat karena aku nonton serial, eee, TVnya gitu. Terus tiba-tiba sekarang gara-gara Batman naik gitu, eee, di film The Dark Knights waktu itu akhirnya dibuatlah film Batman vs Superman. Jadi kayak maksudnya, tuh, apa, gitu, kan. Padahal, kan, kedua superhero itu, tuh, punya kekuatan yang berbeda gitu. Kalau si Superman, kan, memang dia lahir dari krip eee, dari planet Kryptonian, kan, gitu. Sedangkan si, eee, apa Batman itu, kan, cuma manusia biasa memang yang secara fisik dia latihan fisik, terus juga dia dibantu sama alat-alat teknologi yang istilahnya lebih bagus gitu, daripada milik orang lain. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat juga mau Superman vs Batman, tuh, udah nggak equal gitu, karena terlalu dipaksakan karena mungkin iya, betul betul. Jadi kayak aku berpikir, kayaknya ini produ apa produsernya cuma nyari rating, deh, nyari duit, deh, bukan memahami bagaimana kalau terlalu dipaksakan malah jadi jomplang dan itu kejadian, kan, sekarang. Bahkan banyak film-film yang kayak dulunya terakhir itu, kan, mungkin, eee, Iron Man End apa, sih, sori, eee, Endgame, ya, eee, Avengers Endgame, kan, itu yang terakhir, kan. Setelah itu, kan, mulai ada, tuh, film-film superhero yang lain, tapi nggak se-booming yang dulu, kan. Karena terlalu banyak dipaksakan untuk di-remake, di-reboot gitu atau bahkan kayak dimasuk-masukan karakter yang enggak sewajarnya ada dalam universe atau, eee, acara yang sama gitu.
<chuckles> Iya iya. Agak jomplang, ya, sebenarnya, ya, secara kekuatan. Avengers, heeh. Betul. Hmm, iya. Nah, ini menarik, nih, Kak, soalnya, kan, tadi Kakak udah bilang, kan, agak aneh ketika awalnya, tuh, eee, ya, Superman berdiri sendiri kepisah gitu. Batman berdiri sendiri terus tiba-tiba mereka digabungin gitu, karena, kan, setelah dari situ, kan, mulai banyak, tuh, kayak di serial-serialnya DC, tuh, kayak tiba-tiba, tuh, ada satu episode yang di situ ada Supergirl, terus kayak di situ tiba-tiba muncul ada Wonder Woman, terus kayak di situ ada Flash juga nongol di situ padahal Flash punya serialnya sendiri, jadi kayak, kayak digabungin semua gitu, Kak, gitu. Jadi itu menurut Kakak lumayan ini, ya, malah ngebikin ceritanya malah jadi gak menarik, ya, berarti?
Hmm. Iya. Iya. Iya, betul, tuh. Betul. Iya. Iya, betul betul. Jadi lebih ke aku bahkan kayak setelah, eee, si apa, Avengers The Endgame yang terakhir itu aku udah nggak pernah lagi nonton film film yang apa, ya, yang berbau superhero tap kecuali terakhir itu aku, eee, apa, sih, The Witcher, ya, apa yang, eee, penyihir warna merah itu si, siapa Wanda, Wanda itu, kan, dia akhirnya awalnya bikin serial drama gitu, kan, serial TV. Terus akhirnya malah dibuat film yang berhubungan sama Spiderman, terus jadi, eee, aku, eee, bukan Spiderman, ya, Spider bukan Spiderman apa, sih, si yang penyihir itu, tuh, Doctor Strange. Iya, heeh, dan aku jadi kayak, "Apaan, sih, kok, sekarang jadi penyihir lawan penyihir lagi." Gitu. Walaupun yang sebenarnya mungkin di komiknya, tuh, ada tapi malah, kok, jadi kayak dipaksakan karena untuk ti ke nggak mau kehilangan momen si superhero era itu gitu, loh.
Oh, Wanda Wanda Vision. Oh, agat oh, Doctor Strange, iya iya. <chuckles> Iya iya. Oh, oke. Nah, menarik, nih, menarik. Oke, nah, menurut Kakak, nih, ya, aku pengen tahu, nih. Eee, apa pengaruhnya media gitu, terlebih di era streaming kayak sekarang, nih, kan, banyak, eee, contohnya dulu, kan, sebelum, eee, mulai Avengers ke belakang itu, kan, eee, rata-rata s Marvel itu, kan, kita nonton di bioskop, ya, gitu. Di, eee, apa universe-nya MCU gitu, kan. Terus kemudian setelah Avengers Endgame gitu, mulai banyak, tuh, ada serial-serial, tuh, masuk di lewat, eee, TV streaming gitu.
Mhm. Gila, ya. Betul betul. Iya iya.
Nah, menurut Kakak, eee, apa, sih, eee, kelebihan dan kekurangannya gitu, ketika mulai menjamah ke TV streaming gitu. Apakah kayak, eee, perasaan untuk kayak deg-degan nunggu nontonnya soalnya, kan, dulu, kan, ketika kadang film Marvel, tuh, kita sampai ngantri, tuh, tiketnya, tuh, Kak, gitu, kan. Nah, itu menurut Kakak, tuh, kayak gimana, apa pengaruhnya TV streaming dan, eee, media sosial, nih, aku pengen tahu, nih. Media sosialnya, kan, kadang dipakai buat ngebangun hype juga, kan, gitu, atu atau kadang, tuh, misalnya kayak, eee, ada banyak-banyak influenser gitu di dunia perfilman yang bisa dipakai juga untuk kayak eee, nge-review satu film dan, eee, bisa menaikkan pamor satu film. Nah, menurut Kakak apa, sih, pengaruhnya itu?
Betul betul. Betul betul betul banget. Eee, sebenarnya, tuh, kalau misalnya terlalu banyak di serial TV, ya, eee, banyak banget orang-orang yang sebenarnya, tuh, nggak dapet akses serial TV yang legal gitu. Jadi sebenarnya, tuh, menurut aku kalau terlalu banyak dipaksakan, eee, terus semua superhero atau semua film, ya, dijadikan serial TV, tuh, menurut aku malah jadi menghilangkan momen, eee, si film itu sendiri atau bi nonton di bioskop sendiri yang, eee, istilahnya, tuh, ditunggu-tunggu gitu. Jadi menurut aku lebih baik, ya, udah kalau memang itu mau dijadiin serial TV, ya, dijelasin kenapa ada serial TVnya, kalau memang mau dijadiin film, ya, udah jalan aja film. Jadi jangan sampai, mengacaukan serial TV, eee, mau garaga mau ada gara-gara filmnya laku gitu, kan. Misalnya, waktu itu laku film Batman tiba-tiba ada serial TV Batman, laku film Superman tiba-tiba ada serial TV Superman, menurut aku, tuh, kayak nggak masuk akal aja gitu. Ya, makin kesini makin kelihatan kalau film-film atau serial TV dibuat, tuh, cuman buat, eee, komersial aja bukan untuk memuaskan betul betul, bukan cuman untuk memuaskan para penonton, sih, gitu.
Heeh. Oh, oke. Iya, bener bener. Nyari untung, ya. Oke, menarik, nih, Kak. Aku banyak dapat, eee, insight dari Kakak, ya, terkait soal TV, serial TV, film yang jadi remake atau reboot, nih, Kak. Makasih banyak, ya, Kak, informasinya, gitu, aku senang bisa ngobrol sama Kakak. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi, ya, Kak, ngulik-ngulik soal ini, nih, kayaknya seru, nih, Kak. Makasih banyak, ya, Kak.
Hmm. Iya. Sama-sama, Kak. Boleh, boleh banget. <chuckles> Sampai jumpa, Kak. Makasih juga udah mau denger ceritaku, mungkin nanti kita ngobrol lagi. Sampai jumpa.
Oke, Kak, sampai jumpa.